はあ、そうなんですね。うーん。
はい。で、うーん、やっぱりその時にどうしたらいいのかなって思うのと、うーん、あとね、何年働けるのかなっていうのがあったりとかもするししますし。うん。あと健康でいれるのかなっていうふうな、も、いろんな不安がちょっとあったりとかして。うん、なんか、ちょっと病む時があるんですよね。
はい。 はい。 ええええ。 ああ、なるほど。 ああ、ね、夜はね、結構いろんな思考がね、ドワーとね、流れ込んできたりとかしますからね。
うーん。 そうなんですよ。うーん。なんでそういう時はうん、どどういうふうにしたらいいかなと思って。
うーん、ん、先ほね、うん。 そうですね。先ほどワンオペをね、してるっておっしゃっていたんですが、あの、ごめんなさい。それはお子様がいらっしゃるっていうことですか？それともおひとりでしょうか？うーん。
うんうん。 はい。 あ、そうなんですよ。 子供だけ子供だけ、子供がいるんです。はい。うん。
あ、はい。ああ、ちなみにお子さんはまだ小さいんですか？
いや、もうすぐ20歳になるんですけど。
あ、そうなんですね。そしたら、もうちょっとで、そこは終わる方向に向かっているんですね。うん。
はい。 うん。ま、今働いてるんですけど。
あ、そうなんですね。うん。はい。
うん、そうなんですよ。なので、ああまりその、お金っていうのはかからないんですけど、やっぱりその、あの、家賃とかが高いんで、ま、家賃とあとは、まあ、 では家に入れてもらってないんで、ん、食費とか、そういうふうな部分では、前と変わらずか、ね、あの、かかるなっていう感じですね。
ええええ。 あ、なるほど。 はい。 ええええ。 うーん。